Aduh itu, kalo misalnya seperti itu sih mungkin i itu mungkin salah satu cara ekspresi mereka ya, tapi kalo misalnya memang, eee, berlebihan, dan juga kayak mereka itu tidak mencoba untuk mencari solusi, itu baru menjadi masalah juga, eee, misalnya ng eee, terus kalo misalnya sampai mengumbar-umbar secara
Sa heeh. Iya. Berusaha. Ah, itu, hmm.
terbuka gitu, ini orangnya, mereka ngapain terus, eee, dikeluarkan lah aib-aibnya, wah pasti itu bakal jadi masalah besar banget. Kalo misalnya ada masalah seperti itu sih lebih baik, eee, diselesaikan secara internal aja gitu. Paling ya heeh heeh.
Ah itu. Ya, kalau misalkan dia emang butuh eee, butuh masukan dari dunia luar ya bahasanya yang ditata.
Betul betul, gitu, heeh heeh, bisa misalnya, eee, closed friend gitu misalnya untuk ke, eee, orang-orang gitu yang memang terdekat aja, nggak tidak perlu ke khalayak yang memang, eee, kemungkinan mereka juga gak tau, eee, masalahnya, seperti apa gitu, iya, masalahnya apa gitu kan kayak, mmm, <tsk> ya kayak takutnya kitanya yang emang dianggap heeh dianggap problematik.
Ya problemnya apa? <chuckles> Mmm. Ya solusinya kan belum tentu kan, iya, mereka juga belum tentu bisa kasih iya, gitu loh, iya kan kita kalau misalnya ke dunia luar, orang tuh kan bisa menangkapnya itu positif, bisa nangkapnya negatif ya.
Mhm. Mhm mhm. Iya iya, betul betul. Heeh, jadi yang
Kalau misalkan yang kita pinginin solusi, ya mungkin orang-orang yang nangkepnya positif bisa kasih po solusi tapi kalau orang yang nangkepnya negatif kan ya jadinya, "ih ni orang" <laughs>
Mhm mhm. Iya iya.

Malah kebalikannya.
Iya itu tadi, ya menge me-manage aja kalau misalnya kita butuh ruang, kita butuh waktu, ya kita jaga aja, ya kita mengurangi ketemuan dulu, kita hidup dulu jadinya kan orang orang nggak perlu tahu lah kalau kita memang butuh solusi ya kita konsul kepada orang-orang yang kita anggap bisa kasih solusi, gitu.
Mhm mhm. Heeh-heeh. Iya iya, betul betul. Mmm, mhm. Mhm. Iya iya sih betul betul loh, Mbak, ya gitulah ya soal ini tekanan untuk <laughs> beneran ya bahagianya ya, tidak dipaksakan, tidak tidak tipu-tipu ke orang lain, tidak untuk pencitraan betul banget ya terima kasih, Mbak, obrolannya ya, heeh, asik-asik ngobrolannya nih thank you banget, nanti segera ketemu lagi, ya selamat malam.
Iya semoga kita selalu bahagia secara jujur ya, <laughs> bukan yang dipaksakan heeh, bukan yang dipaksakan, mhm. Tidak untuk pencitraan, kayak git Ya? <laughs> Iya. Ya, makasih ya. Bahagia selalu, malem.